Eee, çizgilerin her yeri siyah. Sadece böyle ör örgüleri
He. Örgüleri çapraz örülmüş gibi, desenli gibi örülmüş. Hı.
Çapra Eee, eee, evet çapraz geliyor ve aşağısı böyle sarkıyor. Böyle, eee, şeye doğru ortaya doğru böyle uzuyor ve hani oval ya kesmi hani öyle tişörtler olur ya. Aşağı böyle sarkıyormuş gibi yani o beni, eee, şey hani kendim gibi hissettiriyor. Imm
Hı hı. Evet. Evet. Peki nasıl yıkaması falan kolay mı? Bu kazak elden mi, elde mi yıkaman gerekiyor? 10 senedir elde yıkadıysan bayağı çalışmış olabilirsin. Ha, makineyi atabiliyor musun?
Yo, yo, ya. Ya, o za ki kazağın Tabii kazağın zaten kolları o kadar uzadı ki artık kollarını kıvırarak giyiyorum. Ya ama hâlâ onu giyiyorum yani. <giggles> Evet. <chuckles>
<chuckles> Fazla anı birikmiş orada. <chuckles> Peki o kazağı giydiğin zaman çok mu mutlu oluyorsun? O kazağı mesela diyelim ki, eee, eşin, eee, beğenmiyor, dedi ki: "Ben bu kazağı" işte bir gün kazağını arıyorsun, <chuckles> dedi ki: "Ben onu verdim." ya da "Attım, çok eskimişti." Ne yaparsın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani çok mu mutlu ki bana kız arkadaşımın, eee, en beğendiği kazak gene o benim beğendiğim kazak ama bilmiyorum ben bu kadar sevdiğim için de böyle hani, eee, bana böyle biraz hoşluk olsun diye de torpil geçiyor olabilir belki de.
Yok, kazağını attı, çöpe attı.
Ha, hayır, ha, ha. Ya, eee, çok şey yaparım canım.
Çok eskimiş bu diye düşündü, beğenmiyor. Eee ama senin için de o kadar anlam ifade ettiğini bilmeden çöpe atmış. Kazağını arıyorsun bir gün giymek için bulamıyorsun ve çöpe attığını ya da işte birine verdiğini söylüyor, ne yaparsın?
Hımm. Evet. Çok üzülürüm de benim sevdiğim insan yapmaz ya onu öyle düşünürüm yani. <chuckles>
<giggles> <laughs> Ama bilmiyor senin onu çok sevdiğini, takıntılı olduğunu.
Eee, evet. Ed düşünür benim se sevebileceğimi hisseder yani ona göre Eee, evet.
<laughs> Gerçekten, eee, gerçekten, eee, çok enteresan, eee, seni dinliyor olmak. Peki buradan, eee, bir şey söylemek, eee, istersen mesela, eee, bu çok fazla, eee, tüketim toplumu şu anda her şey, eee, kıyafetler çok hızlı tüketiliyor, eee, çok sürekli yeni alınıyor işte, eee, eski kıyafetler yani eskimeden e gözden çıkarılıyor, eee, üketim çılgınlığı var Eee, ne söylemek istersin çok uzun yıllar kıyafetleri giymeyi seven biri olarak?
A. Hı hı.

Ya sevdim de yani şu an düşününce ikisini de gözümün önüne getiriyorum, o ayakkabı yani, ablamın seçtiği ayakkabı, gerçekten çok güzeldi. Yani şu an olsa bulsam ondan şu anda giyerim. Öyle bir güzel ayakkabıydı.
A! Anladım, anladım. Peki, eee, şimdi seni bu, uuu, güzel olan ve giyemediğin ayakkabıyı düşün. Eee, burada, eee, etkileyen neydi işte rengi mi, deseni mi, kumaşı mı, emm, neyi çok beğenmiştin? Hâlâ unutamamışsın, bu kadar yıl geçmesine rağmen?
Hı hı. Ya i O o güzel olanı mı yoksa benim seçip aldığım mı?
Senin seçip aldığınla bir ilişkin yok yani, güzel olanı soruyorum. O aklımda. Evet, o onu o okay, onu koydum kenara.
Ha. Ha, o işte cırt cırtlı diye, tamam. <chuckles> Ya diğeri mesela benim şu anki, aaa, şey, ı tarzımla da mesela şu an olsa da giyebileceğim bir ayakkabı, hani, yıllar geçip şekillenince sonra o ana geri gittim böyle. Bir o ne zaman, aaa, düşündüm bunu bilmiyorum ama zaman zaman o ayakkabı aklıma gelir ve hâlâ onun böyle renkleri ve şeyi gözümün önünde. Yani bu, t aaa, ismini bilmiyorum ayakkabının da, hani, aaa, klasik şey, dede ayakkabısı olur ya, aaa, onun, yok onun şeyini düşün, böyle hatta önünde böyle fiyonk gibi bir şeyi olur onun.
Hımm. Anladım. Hı hı. Evet, onlardan mı? Hımm, bilemedim nasıl bir şey dediğini anlayamadım yani.
Aaa, bilemedin mi? B böyle fi eee, aaa, ooo, onun böyle pastel renkli, daha p aaa, p b bir şey süet derili bir şeyi. S sü aaa, çok böyle parlak değil. Evet, evet, eee, onun gibi böyle süet ama yi aaa, sağ tarafı farklı renkte, sol tarafı farklı renkte, bir taraf sarı, bir taraf lacivert, bir taraf kırmızı.
Ha, Timberland gibi mi? Hımm. Anladım. Anladım, anladım, evet o onlar e eskiden, eee, bir ara çok modaydı gerçekten de. Tamam. Peki, iii, şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Emm, eski kıyafetlerini, iii, sevdiğini söyledin, yani onlarla uzun süre bir, iii, birliktelik yaşayınca onlara olan, eee, beğeninin arttığını söyledin. Sence bir, iii, kıyafeti, eee, vazgeçilmez kılacak şeyler nelerdir? İşte rengi, deseni, kumaşının yumuşaklığı ya da kesimi, hani, rahat olması ya da, eee, ne bileyim, iii, neyidir yani, ipinin rengi mi, eee modeli mi, nedir seni böyle, eee, hi vazgeçilmez kılmaya iten, eee, dokunuşlar diyelim?
Hı hı. Böyle de diye hıh. Tabii. Evet. Hımm.